Esatto, esatto.
Mh. Sì. E quindi al a parte diciamo lo sport, il fatto di stare, ehm, nella natura, fare meditazione, un'altra cosa che mi aiuta tantissimo sai anche scrivere, perché buttare giù le cose su un libro, su un diario, mi ha aiutato tantissimo, tanto.
E ehm Sì. Certo, certo. Esatto. Tu scarichi, è come se le pagine del libro, ehm, assorbissero tutto il tuo stress, capito? È come sì, quando tu sei il caricabatterie che sta ricaricando il cellulare, quindi tu scarichi ma il cellulare si sta caricando, e vicever
Esatto, sì. Sì. Sì, sì, sì, sì. Sì, è come se svuotassi tutto quello che magari di "negativo", tra virgolette, no ho dentro, perché comunque mi permette ecco di di alleggerire tutto quello che mi porto dietro, tutte le pressioni, quindi sì, anche scrivere un diario, mhmm, mentre appunto sono sotto pressione mi ha aiutato tanto. Però diciamo continua adesso. <chuckles>
Sì. Es Esatto. Ma tu come fai invece a capire quando lo stress sta diventando veramente pesante, quando sta diventando troppo. E cosa fai in questo in questi casi?
Eh guarda, io capisco che lo stress sta diventando veramente cioè, che sta raggiungendo dei livelli alti quando, ehm, mi scordo di mangiare, quando non prendo più pause, cioè mi rendo conto che quando esatto, sì.
Sì. Certo, dedichi più tempo al lavoro che <clears throat> a te stessa, esatto.
Sì, sì, cioè che, mhmm, veramente da dal fatto che salto i pasti, mi rendo conto che c'è qualcosa che non va, <chuckles> perché magari ecco inizio a lavorare alle 9, poi sono le 2 ma io non ho mangiato. <chuckles> Quindi, mh, quello è già un primo campanello d'allarme. Poi sicuramente il pensiero ossessivo, il fatto che, ecco, uhm, cioè quando penso troppo ad una cosa che, mhmm, che mi dà appunto una è un altro campanello d'allarme.
Certo, certo. Sì. Esatto. Esatto. <clears throat> Ecco, secondo te c'entra qualcosa il mhmm, il fatto di magari rimanere a digiuno, con la stanchezza e la, mhmm, diminuzione della concentrazione a lavoro? Quindi è 'na cosa
Sì, sì, è una conseguenza ulteriore. Sì, sì, sì, sì, perché
C'è un collegamento quindi esatto, è una co è una conseguenza.